Guarda, ehm, inizialmente sì perché ovviamente devi devi ritrovare il tu anzi non devi ritrovare, devi tro non ritrovare, devi trovare il tuo ritmo perché magari fai qualcosa che fai 2 cose contemporaneamente non è mai semplice e quindi inizialmente lo è stato, difficile, però poi pian piano ho iniziato a capire il funzionamento del del giornale, ehm, come magari provare a preparar le materie e quindi man mano mi sono destreggiato sempre di più fino poi a ottenere
Certo. Mh-mh. Hai creato la tua routine, la tua Okay.
Esatto. Esattamente. E ehm, e quindi, ci sono riuscito.
E ci sono stati dei dubbi o delle paure magari, prima di prendere questa decisione, e soprattutto se ci sono stati, cos'è che ti ha spinto a dire: "Okay, basta, proviamoci"?
Mh-mh. Allora i dubbi non mancano mai. Ehm, ma guarda secondo me anche quando ti realizzi perché, mhmm, de fino a quando non trovi qualcosa che ti piace veramente o il tuo equilibrio nella vita è difficile, ehm, portarla avanti. Quindi sì, ho inizialmente ero un po' scettico anche nei confronti del giornalismo perché ovviamente anche i miei dicevano: "Ah ma non è un qualcosa di stabile, di fisso, quindi, ehm, ti dovrai sempre in qualche modo impegnare a fare anche altro, portare avanti anche altro". Però gli ho detto: "Guarda, mh
Certo. Mh-mh. Certo. Raccontami proprio il giorno in cui hai preso questa decisione, che hai detto: "No, basta".
<tsk> Ehm, allora era <exhales> considera un era il perio delle sessione della sessione invernale ed era quindi gennaio. Ehm, sì, ehm, quindi ho detto: "Guarda, inizio del nuovo anno, ehm, provo tr estrema difficoltà a portare avanti l'università, solo l'università, devo fare qualcosa che mi piace realmente". Ehm, nel frattempo diciamo Esatto, esatto, avevo perso lo stimolo. Nel frattempo diciamo a casa c'era una situazione un po', ehm, non troppo semplice quindi ho detto: "Guarda mi devo mi devo impegnare perché voglio iniziare un qualcosa che che mi piace veramente". E, ehm, mi sembra fosse metà gennaio, più o meno sì, e da quel momento ho detto da quel giorno poi ho detto insomma: "Mhmm, basta, mhmm, mi dedico a entrambe le cose perché, uhm, diciamo ho bisogno anche uhm, anche di di nuovi stimoli".
Okay. Sì, primo periodo. Avevi perso lo stimolo. Mh-mh. Okay. Sì. <snorts>

N esattamente, infatti, ehm, lui diciamo è stato coraggioso, ehm, poi ri diciamo è arrivato il mio turno, è poi arrivato il turno di un altro amico diciamo leggermente indecisi in questo gruppo; ehm, però poi diciamo abbiamo abbiamo trovato la la nostra strada, quindi io, ehm, ho avuto pieno appoggio da parte loro. Ehm, passo invece alla risposta difficile alla tua domanda, è quella, ovvero, come hanno reagito i miei genitori, ehm, inizialmente, ovviamente da genitore, devi fare il ruolo di genitore, e quindi c'era un po' di scetticismo, perché magari dicevano, uhm, diciamo: "Vai verso qualcosa di ignoto, mentre hai qualcosa tra le mani, hai dato già 10 materie"
Molto. Mh. <chuckles> <chuckles> Eh. <chuckles> Certo. Hai la strada spianata, sì.
Esattamente, ehm, quindi diciamo inizio
Vabbè, tu non è chi mollato. Hai deciso di intraprendere entrambi.
No. Esatto, perché inizialmente volevo mollare, ti dico la verità, e quindi dedicarmi a quello, poi diciamo loro mi hanno detto: "Guarda, mhmm, forse la scelta migliore è un'altra, ehm, quindi magari cercare di"
Eh. <chuckles> Quindi l l'hai finita 'sta scuola, 'sta università?
Sì, l'ho finita. Mi sono laureato, ma, mhmm, diciamo è una cosa che probabilmente cambierei, perché magari proverei a dedicarmi maggior manie
Ti sei laureato? Mh. Infatti volevo chiederti questo, se tornando indietro cambieresti qualcosa di tutto ciò.
Mh-mh. Eh, probabilmente la scelta universitaria sì, quindi magari farei qualcosa di più attinente
Okay, perché dici che non ti serva a niente, più o meno?
Ehm mhmm, allora, mhmm, sai com'è, mhmm, al giorno d'oggi, i il cosiddetto: pezzo di carta può servire, però ehm, <lip trill> diciamo, mhmm
Mh. Sì, sempre meglio avere la laurea che non averla, dici? Ci sono più probabilità lavorative. Mh.
Assolutamente. Assolutamente, però <sucks teeth> comunque non è non è semplice portare davanti qualcosa che non ti non ti piace, quindi, diciamo, cioè, la la cambierei con con un altro percorso di laurea. E
Quello sì. Okay, quindi dici che, questo qua che hai intrapreso, non ti serva a nulla per il giornalismo?
Mhmm, diciamo può servirmi, perché comunque in parte, magari, per la cronaca, no, avendo studiato diritto, magari può essere può essere utile però, ehm, non particolarmente diciamo, okay, quindi, ehm, i solo solamente in parte. Ehm
Tì. Okay. E quindi come sei messo adesso col giornalismo? Nel senso, cosa stai facendo? Magari hai già dovuto intervistare qualcuno, scrivere un articolo? Spiegami un po'.
Allora, ehm, ti dico la verità, mhmm, sono entrato, e nel giro di un anno sono diventato capo redattore, quindi, uhm, diciamo, mi sono ripreso
Ah. Quindi questa indole ce l'avevi veramente.